Yani, iii, şimdi hobi olarak başlama seviyesinde, eee, çok pahalı değil. İii, ama şimdi işin içine girince istekler artıyor, bilgi artıyor ve, eee, gerçekten pahalı bir hobiye dönüşüyor. Iıı, lensler özellikle gerçekten pahalı, ııı, ve artık o seviyelere geldin mi de hani para kazanma imkânın doğuyor tabii ki de. Eee, hani çok deneme, eee, çalışma yöntemleriyle, eee, belki, eee, çok fazla okuyarak, çok fazla deneyerek, hani, kendini geliştirerek, eee, para kazanma yöntemi illaki de oluyor, çok güzel fotoğraflarla.
Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Evet, o öyle bir şey mümkün. Belki geçmiş zamanlarda biraz daha mümkündü ama, hani, teknolojinin bu kadar gelişmesi, işte, emm, fotoğraf ııı, istenen fotoğrafı, belki de o süslü, daha hazır olan, telefonların sağladığı fotoğrafların daha çok, ııı, talep edilmesi belki şu an o para kazılmasını da biraz azaltmış olabilir.
Hımm. Evet. Hı hı. Imm, ııı, doğru aslında, ııı, yani eskiden dediğin gibi böyle biraz daha, hani, fotoğrafçı dediğimizde, işte, eee, ekipman onda olur, işte, eee, normal, eee, herkeste olmayan ekipmanlar olurdu onlarda. Şimdi, işte, son kullanıcıya daha çok ulaştı fotoğraf makinaları çeşit çeşit var. E, zaten telefonlar da işin içine girince, eee, gerçekten, hani, iii, herkesin Kesinlikle, yani, biraz rekabet arttı açıkçası.
Hı hı. Evet. Şu an etkilendi bu durum. Hı hı. Peki, iii, şunu merak ediyorum eğitim aşamasında, ııı, iyi bir fotoğrafçı olmak için kullandığın kaynaklar, belki eşinle beraber, eee, hani, iii, baktığınız uygulamalar, işte, eee, internetten araştırmalar... Neler yapıyorsunuz? Hangi kaynakları kullanıyorsunuz?
I hı. Hı hı.

Ya, aslında, şimdi, eee, mesela iPhone'un kamerası güzel çekiyor. İşte, çoğu telefonun artık böyle amiral gemisi dediğimiz telefonların kameraları güzel fotoğraflar çekiyor ama, eee, bence orada artık o dijital bir fotoğraf olduğu için, hani, profesyonel bir, eee, hani, eee, kamera gibi değil. Yani, insanlar biraz aldanıyor aslında. Hani, çok arkadaşım var, yani, eee, işte çok büyük bir fotoğraf makinesi, pahalı bir ekip Hani, diyorlar, "Ya, iPhone da aynısını çekiyor, niye bunu taşıyorsun ki yanında?" Hani, bir sığ yorum gelebiliyor. Bence hiç öyle değil çünkü gerçekten, eee, o dijitalde, eee, çektiğin fotoğraf ve, eee, hani, kameranız telefonun, eee, biraz daha böyle işlenmiş bir fotoğraf sunuyor. Manuel müdahale yap yapamıyorsun diye düşünüyorum, evet.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hımm, anladım. Bunu bunu teknik inceleme sonrası mı, eee, söyleyebiliyorsun? Mesela orada teknik detaylara hâkim olduğun için mi yoksa çıplak gözle bakan herkes, eee, bunu böyle düşünebilir mi?
Hı hı. Eee, ş teknik bence çünkü, eee, şöyle bir şey. Şimdi, yine eşim bunu bu konuyu çok iyi bildiği için ve uğraştığı için biliyorum. Hani, ben orada bilgim yok, eee, mesela kendi fotoğraflarını o hep NEF formatında çeker ve NEF formatında, hani, Lightroom'da, eee, Photoshop'ta düzenlemeleri çok rahat, ışık dengelerini çok rahat oynayabiliyor. Ama mesela gidip bir iPhone'da işte ya da Android telefonda bunu çekemiyorsun. O, ş formatta çeksem bilmiyorum çekiliyor mu ama, eee, çeksem bile oynamalara izin verilmiyor çünkü, ııı, telefon kendi otomatik yapıyor. Evet, aynı sonuç olmuyor. Hı hı.
Hı hı. Hımm, anladım. Evet. Aynı sonuç olmuyor. Hımm, evet. Yani ham fotoğraf için mutlaka bir makinayla çekmek, eee, hani, sonrasında bir düzenleme yapılacaksa bu mümkün ama, eee, öbüründe s sadece telefona teslim olmuş oluyorsun çünkü telefon senin yerine kendi uygun gördüğü bütün ayarları yapıyor. E, böylelikle belki sen, aaa, görmek istediğini göremiyorsun. Iıı, anladım.
Tabii. Bence Tabii, tabii. Bence de. Hı hı. Ya, zaten, eee, mesaj y ben bir yeni telefon aldım, Google Pixel diye. Eee, mesela e telefonda, hani, eee, fotoğraf çekiyorsun, eee, yani fotoğraf her yani telefon her şeyi yapıyor. Yapay zekâ destekli bir telefon yani, işte, ışık dengesini ayarlıyor, Photoshop'unu yapıyor, düzeltiyor, kesiyor, biçiyor. Yani, eee, yapay bir şey ortaya çıkıyor. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Tamam, çok güzel fotoğraf çekiyor ama yani o yapaylık gerçekten telefonlarda benim canımı sıkıyor açıkçası.
Hı hı. Evet. Hımm. Hımm, anladım. Peki, şunu da merak ediyorum, yani, sence bu noktada -ekipmandan bahsettiğin için ekipman mı daha, ııı, öncelikli önemli yoksa bir insanın, hani, gördüğü bir şeyi kendi yaratıcılığıyla birleştirerek öne çıkarması mı? Ne dersin?
Evet. Hı hı.